อยากทราบว่า คุณคิดยังไงกับการพักร้อนที่ไม่เช็กเมลอะครับ? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ?
ได้เลยค่ะ ก็คือการลาพักร้อนเนี่ย มันก็เป็นการที่เราใช้สิทธิ์ของเราอะนะคะในการพักผ่อน เพื่อที่จะหลีกหนีกับการทำงาน เพื่อให้เราพักผ่อนได้อย่างเต็มที่น่ะค่ะ
อือฮึ อืม ก็เป็น เป็นยังไงบ้างนะครับ คือการที่ คือ ช เราใช้สิทธิ์ของเราแล้วเนาะ คือแล้วมันเป็นยังไงต่อทีเนี้ยครับ?
อา ก็คืออย่างเมื่อก่อนอะนะคะ เวลาที่เราพักร้อนเนี่ย เรามักจะกังวลเรื่องงานน่ะค่ะ เราก็จะคือ ชอบ เหมือนแบบคอยเช็กเมลเหมือนกันแหละ แล้วทีเนี้ยมันก็บังเอิญตลกเสียด้วยตรงที่ว่า ไม่ว่าเราจะเช็กสักกี่ครั้งอะ หมายถึง ว่า เราเช็กทุกวัน เช็กวันละหลายครั้งอะ เราก็เจอเรื่องงานมันเด้งเข้ามา ให้เราเหมือนแบบว่าต้องคิด แล้วเราก็อดใจไม่ได้ที่จะตอบเมลงานนั้นกลับไปน่ะค่ะ
อืม อือฮึ อืม อืม ก็หมายถึงว่า เวลาที่คุณพักร้อนปุ๊บ คุณก็มักจะเผลอไปตอบเมล ไปเช็กเมล อะไรเงี้ยครับ ใช่ไหมครับ? แล้วอย่างงี้ คือ แล้วคุณมีแบบมุมมองยังไง เกี่ยวกับการที่มันไม่ต้องเช็กเมลระหว่างพักร้อนเนี่ยครับ?
ใช่ ๆ ค่ะ เออ ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่า เมื่อก่อนที่เราอะไปเที่ยว แล้วพอเราเช็กเมลแล้วเช็กหลาย ๆ รอบด้วยต่อวันน่ะ เพราะว่าพอเราเช็กรอบแรก ใช่ไหม เรา รีพลาย งานกลับไป แล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องส่งงานอะไรไม่รู้ถามกลับมาอีก เราก็ต้องตอบกลับไป เนี่ยมันทำให้เราอะไม่มีสมาธิในการพักผ่อนเลยอะค่ะ จะไปเที่ยวทีก็ต้องคอยดูว่า เมลเด้งกลับมาแล้ว เออ แบบผลที่เขาตอบมาเป็นไง แล้วงานที่เราส่งไปมันเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ย ก็สรุปก็คือ เหมือนไม่ได้พัก แต่แค่เหมือนแบบทำงานเปลี่ยนสถานที่ เรารู้สึกแบบนั้นเลยนะคะ ตอนที่เรายังเช็กเมลอยู่อะ
อา อืม อือฮึ อือฮึ อืม ก็คือเหมือนกับไม่ได้พักเลยแหละ ว่าง่าย ๆ เพราะว่าคุณต้องเช็กเมล แล้วอย่างงี้คือมันจำเป็นไหม? ที่จะต้องเช็กอะ ในการพักร้อนเนี่ยนะครับ?
เออ คือหลัง ๆ อะค่ะ สำหรับเราอะเราไม่เช็กเลย 100% อืม
อา อืม ไม่เช็กเลย 100% ใช่ไหม? คือเพิ่งเปลี่ยน อา แล้วเป็นยังไงบ้างครับ? พอไม่เช็กอะครับ
ใช่ ไม่เช็กเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็รู้สึกดีน่ะ สิคะ เพราะว่า เหมือนแบบเราไม่ต้องมาคอยพะวงเรื่องงานแล้ว เราไม่ต้องมาคอยกังวลว่า "เฮ้ย แบบ แบบเมลวันนี้มีอะไรนะ?" คือเราก็เที่ยวได้อย่างเต็มที่ ตามแผนที่เราวางเลย แล้วเราก็มีความสุขกับคนที่เราไปด้วย เพราะว่า อย่างตอนที่เราเช็กเมลเนี่ย คนที่เขาไปกับเราอะเขาก็จะไม่มีความสุขไปกับเราเหมือนกัน เพราะว่าตอน ในช่วงที่เราดูเมล ตอบงาน ทำงานน่ะ เขาก็ไม่รู้ว่า เขาจะต้องคุยกับใคร ใช่ไหมล่ะคะ เขาก็ดูไม่มีความสุข แต่พอเราเลิกเช็กเมลอะ อืม มัน ทุกอย่างมันเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้น เพราะเราอะ ก็เหมือนเราได้คุยกันได้อะไรกันว่า แบบ "อา ไปซื้อตรงนี้ ไปกินข้าวตรงนี้" อะไรอย่างเงี้ย ได้นั่งคุยกันในระหว่างที่เราพักผ่อนเนี่ยแหละค่ะ
ครับ อือ ๆ ครับ อืม อืม อืม ครับ ก็แปลว่า คือก็ทำอะไรหลาย ๆ อย่างได้โดยที่แบบว่า คือไม่ต้องแบบคิดมาก ไม่ต้องแบบพะว้าพะวัง ว่าแบบว่า โอ้โฮ จะทำงานอะไรไหม จะมีงานเพิ่มไหม จะต้องตอบงานไหม อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ? แล้ว
ใช่เลยค่ะ
อืม แล้วมีประสบการณ์ไหมครับ ที่แบบว่าคือครั้งไหนไหม ที่แบบถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบระหว่างที่แบบเรา พอเราไม่เช็กเมลแล้วเนี่ยเราสบายขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับ?
อะฮะ มันก็เห็นอย่างชัด ๆ อยู่แล้วล่ะค่ะ เพราะว่าอย่างตอนที่เรายัง <tsk> ยังมีการเช็กเมลระหว่างที่เราไปเที่ยวอยู่ หรือว่าพักร้อน อะไรก็แล้วแต่อยู่เนี่ยค่ะ เราก็จะมีความรู้สึกผิดหากว่า อืม เหมือนงานที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราอะ แล้วเราไม่ได้ตอบไป แล้วเหมือนงานมันยังต้องชะงัก เงี้ย เราก็จะรู้สึกผิดอะค่ะว่าแบบ "เอ๊ เพราะเราคนเดียวหรือเปล่านะที่ไม่ตอบ" เราก็จะพยายามเช็กเมลหลายรอบ เช็กว่า งานมันไปถึงไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเราเลิกเปลี่ยนความคิดเนี้ยว่า เออ เนี่ยมันคือเวลาพักผ่อนของเรานะ มันคือสิทธิ์ของเราที่เราควรพึงจะมี เราก็จะเคลียร์งานทุกอย่างเนี่ยค่ะ ให้มันแล้วเสร็จ แล้วงานที่ยังคั่งค้างอยู่เนี่ย เราก็จะฝากฝังให้คนอื่น แล้วเราก็จะบอก อ่า หมายถึงบอกคนที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือว่าแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานว่า "ถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพรอเจกต์นี้ ติดต่อคนนี้นะ เพราะคนนี้เขาจะรู้รองจากเรา" เราจะทำอะไรแบบเนี้ยล่ะค่ะ ไว้ก่อนที่เราจะแบบลาพักร้อน
อะฮะ อือฮึ อืม อืม ครับ อืม ๆ อา ครับ อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ ก็คือเหมือนกับว่าพยายามเคลียร์ก่อน เคลียร์งาน คือเคลียร์ให้เสร็จก่อน แล้วก็แบบว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบพะว้าพะวัง ใช่ไหมครับ? แล้วอย่างงี้คือ คืออย่างเวลาที่แบบว่าคุณแบบ ในการ ในสายงานที่มันต่างกันอะ เอ่อ บาง บางสายงานน่ะ ที่เขาอาจจะต้องดูเมล ไรอย่างเงี้ย ไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยอยู่ใน ส ใน ในส่วนนี้หรือเปล่า? ที่แบบว่าจะต้องดูเมลตลอดเวลา แม้กระทั่งตอนพักก็ตาม อย่างเงี้ย
ใช่เลยค่ะ เรา เราอยู่ในสายงานนั้นเลยแหละ แต่ว่าถ้าพักร้อนปุ๊บเราจะ ก่อนที่เราจะหยุดไปเนี่ยค่ะ เราจะบอกว่า "วันเนี้ยเป็นการทำงานครั้ง เอ่อ วันสุดท้ายก่อนที่เราจะพักร้อน ที่จะหายไป 10 วันนะ ถ้ามีสิ่งใดที่จะคอนแท็กต์กัน หรือว่าอะไรที่จะติดต่อกัน อย่างแบบมี เหมือนมีเรื่องที่จะต้องใช้งานเรา อย่างเงี้ย ให้ติดต่อคนคนนี้ แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรฉุกเฉินจริง ๆ อะ เดี๋ยวเราจะให้คนคนเนี้ยโทรหาเรา"
อืม อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อือฮึ
"แต่ว่าไม่ต้องส่งเมลมา" ใช่
อ๋อ ก็คือต้อง ต ต้อง ต้องให้ ต้องให้อีกคนหนึ่งที่แบบว่า คือไว้ติดต่อแทน อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ? แล้ว แล้วเคยมีไหมที่แบบว่ามันก็มีเรื่องจำเป็นจริง ๆ อะ ที่จะต้องแบบติดต่ออะ แต่ว่าก็คือต้องติดต่อกับคุณเท่านั้นน่ะ ก็จำเป็นจะต้องส่งเมล เออ แล้วทำยังไงอย่างเงี้ยครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ มีค่ะ ก็คือเราจะ ก็เหมือนแบบบอกไว้ใน Information อ่า หมายถึงในข้อมูลที่เราให้เมลสุดท้ายของเรา ก่อนที่เราจะไปพักผ่อนว่า อ่า ถ้าเป็นเรื่องด่วนน่ะ เราอาจจะไม่ได้เข้ามาเช็กเมลแล้ว แต่ว่ารบกวนค่ะ ถ้ามีเรื่องด่วนให้ข้อความเป็น LINE ทิ้งไว้ หรือไม่ก็อาจจะโทรหาเราได้เลย ถ้าเรารู้ว่าเป็นเบอร์จากที่ออฟฟิศอะ เราจะเหมือนแบบรู้ตัวแล้วว่า เนี่ยคือเรื่องด่วน แล้วเราอะจะรับ
อืม อืม อืม
แต่เราจะไม่เข้ามาเช็กเมลแล้วนะ คือเราจะเหมือนแบบบอกทิ้งท้ายไว้เลยอะค่ะว่า เป็นเหมือนเป็น ปล. ให้เขารับรู้อะค่ะว่า เออ ถ้าเมลอะไรมาอะ เราอาจจะไม่รู้นะ แล้วถ้าเราไม่รู้ แล้วถ้าเราไม่ทำอะ นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ผิดนะ เพราะเราแจ้งให้คุณทราบเป็นแบบ เอ่อ เป็นเหมือนแบบ เป็นข้อความล่วงหน้าไว้แล้วอะค่ะ ใช่ แล้วมันก็เลยเหมือนแบบทำให้เปลี่ยนแนวคิดกับเราไปด้วยว่า อ๋อ จากที่ จากที่รู้สึกผิดว่างานมันจะเหมือนชะงักเพราะเรา อย่างเงี้ย ก็เปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะว่า ไม่ งานไม่ได้ชะงักเพราะเรา เพราะเราทำงานของเราอะลุล่วงไปแล้ว แล้วงานที่ยังคั่งค้างอยู่อะ เราได้มอบหมายและจัดการแล้ว แล้วเนี่ยแหละเป็นเวลาที่เราอะควรจะได้เที่ยว แล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่จริง ๆ อะค่ะ
อืม อือฮึ อือ ๆ ครับ อืม อืม อืม ครับ ยังไงครับ? อือฮึ อือฮึ อือ ๆ อืม อืม แล้วถ้าเกิดว่า คืออย่างที่คุณทำงานอยู่ อย่างเงี้ย คือ อ่า คุณ ต ปกติคุณมอบหมายเนาะ แต่ว่า ณ ตอนที่จะมอบหมายเนี่ย ก็ไม่มีคนที่จะมารับผิดชอบแทน อย่างเงี้ยล่ะครับ? อ่า ก็คือเหมือนกับว่า เอ่อ เขาก็แบบไม่ ไม่ว่าง หรือบริษัทนั้นน่ะไม่มีใครอะนอกจากคุณอะ ที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้อะ คุณจะทำยังไงครับ?
อือฮึ อืม หมายถึงว่าเป็นงานที่เฉพาะเจาะจง แบบว่าเรา เราทำได้คนเดียวใช่ไหม? <chuckles>
ใช่ อันนั้นด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง คือก็ไม่มีคนอื่นอีกอะที่จะมาดูแลแทนได้อะ อา
อืม จริง ๆ เราก็จะ เอ่อ หมายถึงว่า มันไม่มีใครที่จะไม่ดูแลแทนเราไม่ได้อะค่ะ เพราะว่ายังไงวันหนึ่งเราก็ต้องป่วย ยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องเหมือนแบบลาออก อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะต้องเหมือนแบบถ่าย ถ่ายงานตรงเนี้ยค่ะ ถ้าเราไม่มีลูกน้อง เอาเป็นว่าถ้าเราไม่มีลูกน้อง เราอาจจะให้เพื่อนร่วมงาน แต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนร่วมงาน เราก็อาจจะเหมือนแบบว่าคืนงานส่วนเนี้ยกลับไปให้หัวหน้ารับทราบอะค่ะ อืม เพราะว่า
อา อือฮึ อืม ก็ต้อง ต้องคุย ค ต้องคุยกับหัวหน้าอย่างงี้เหรอครับ ใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ ว่า "งานเนี้ย เดี๋ยวแบบ เดี๋ยวจะไปพักร้อนนะคะ เอ่อ เราอะทำงานไว้ตรงเนี้ย ถึง ถึงขั้นตอนนี้แล้ว เดี๋ยวเหลือขั้นตอนเนี้ย เดี๋ยวหัวหน้าช่วยดูตรงนี้หน่อยนะคะ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงระหว่างที่พักร้อนเสร็จก็โอเค แต่ถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะกลับมาทำนะคะ" อย่างเงี้ย เออ มันเป็นไปไม่ได้ค่ะ ที่เราจะทำงานตัวคนเดียวในองค์กร นะ องค์กรมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้หรอก ค่ะ
อืม อืม อืม อืม ครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบริบทของคนไทย อย่างเงี้ย สมมุติว่าคุณแบบว่า เอ่อ มอบ มอบหมายให้หัวหน้า อย่างงี้ ใช่ไหมครับ แล้วหัวหน้าเขาก็เหมือนกับว่า "อ้าว ไม่เกรงใจกันเลยเหรอ? คือทำให้ได้ แต่ว่าคุณก็ไม่เกรงใจเขาเลยเหรอ ลา 10 วันอย่างเงี้ย" แล้วหัวหน้าเขาก็แบบ "อา โอ้โฮ จะมาให้เราตอบแทนตลอดอย่างงี้เหรอ?" ไรอย่างเงี้ย มันก็เกิดความคิดเล็กคิดน้อยถูกไหม? อย่างนี้คุณจะจัดการยังไงอะครับ? อา
ค่ะ อืม อืม คือจริง ๆ เนี่ยค่ะ ระ อ่า ระบบงานที่ อา เอาเป็นว่า เอาในระ บริบทที่เป็นบริษัทไทยแล้วกันเนาะ เพราะว่าเราเหมือนจะอยู่ในองค์กรต่างชาติ ก็จะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น เอ่อ คนไทยที่เขารู้สึกว่า โอ้โฮ ทำไมเขาต้องมาทำงานแทนเรา เงี้ย บางทีเราอาจจะพูดกับเขาด้วยความนอบน้อม ใน ใน ในกรณีที่เขาตำแหน่งสูงกว่า หรือว่าเขาเป็นผู้อาวุโสกว่านะคะ บอกว่า "เออ พี่คะ พอดี เอ่อ ช่วงเนี้ยเดี๋ยวหนูอาจจะต้องไม่อยู่น่ะค่ะ อาจจะต้องเหมือนแบบฝากงานพี่ไว้ ช่วยให้พี่ดูนิดหนึ่งนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีปัญหา หรือว่ามีอะไรอะ เดี๋ยวหนูจะกลับ กลับมาทำต่อเองอะ เดี๋ยว อ่า หนู หนูรบกวนพี่ในช่วง 10 วันเนี้ยนะคะ รบกวนพี่ด้วยจริง ๆ นะ" แล้วพอเรากลับมาจากเที่ยว หรืออะไรเนี่ยค่ะ เราก็อาจจะซื้อของขนมติดไม้ติดมือกลับมาบอกว่า "ขอบคุณนะพี่ งานพรอเจกต์เนี้ย เดี๋ยวหนูทำต่อเองนะคะ เดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไร เดี๋ยวหนูจะปรึกษาพี่อีกทีนะคะ ขอบคุณนะคะ" อะไร อย่างเงี้ย เราก็ใช้ภาษา แล้วก็ความนอบน้อมอะค่ะว่า จริง ๆ เราไม่ได้โยนงานให้นะ แต่ว่า เหมือนกับว่าเราขอใช้สิทธิ์ที่แบบว่าปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวอะ อืม ให้เราขอไปพักผ่อน ไปชาร์จพลัง แล้วเราก็จะกลับมาทำงานให้อย่างเต็มที่เลย
ครับ อือฮึ อืม ครับ อะฮะ อือฮึ อืม อืม อือฮึ อืม อืม อืม ครับ อืม ๆ ครับ ครับ อืม แล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่า คือคนอื่นเขาก็ไม่โอเค อย่างเงี้ย สมมุตินะครับ แล้ว คือ คือเขาก็แบบไม่โอเคเหมือนกัน ณ ณ ตอนนั้นเนาะ เขาก็อาจจะมีธุระ หรือว่าบางทีเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ว่างเหมือนกัน เพราะเขาก็ เขาต้องทำงานเหมือนกัน แล้วเขาก็เหมือนกับว่าติดขัดในใจเนี่ย มันก็อาจจะมีผลต่อหน้าที่การงานเนาะว่า "โอ้โฮ คนนี้แบบไม่ค่อยรับผิดชอบเลย" ไรอย่างเงี้ย "จะไปพักทีก็พักยาว แล้วก็ยังโยนงานมาให้เราอีก ไม่ดูแลเอง" อย่างเงี้ย แบบเนี้ยคุณจะจัดการยังไงอะครับ?
อืม อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของจิตใจคนอะนะคะ อย่างเรา เราคงจะไปควบคุม หรือไปบังคับให้เขาคิด ในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำหรือคิดไม่ได้ แต่เราก็รู้สึกว่า เออ ถ้าเราพักโดยที่เราไม่มีสิทธิ์อะ เหมือนแบบแกล้งป่วยแล้วพัก เงี้ย อันเนี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่า เออ เราเป็นคนไม่ดีจังเลยนะ แต่ว่าเราอะไม่ได้ทำอย่างนั้นน่ะค่ะ แต่ว่าเราอะทำในช่วงที่เรามีสิทธิ์ที่จะทำ แล้วเรา แล้วเราก็รู้สึกว่า ในช่วงเวลาการทำงานเนี่ย เราก็เต็มที่กับมันมามาก ๆ แล้ว แล้วเราก็เหมือนแบบว่า ก่อน ก่อนที่เรากำลังจะไปพักร้อนเนี่ย เราได้ฝากงาน เราได้เคลียร์งานของเราให้มันแบบลุล่วงไปแล้ว แล้วมันจะ จะเหลืองานที่ยังเกี่ยวข้องกับเราเนี่ย เราก็ได้ฝากฝัง และถ่ายงานให้ ให้ใครสักคนที่สามารถทำให้แล้ว เท่ากับว่าเราทำเต็มที่ในของเราแล้วล่ะค่ะ แล้วถ้าจะมีแผนกอื่น หรือว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ที่คิดกับเราแบบเนี้ย อืม เราว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ต้องทำใจอะ เพราะว่าเราก็ เราอยู่ในสิทธิ์ของเรา เราไม่ได้ไปเหมือน เหมือนก้าวก่ายสิทธิ์เขา เราไม่ได้เหมือนไปเหมือนแบบล่วง เพราะว่าช่วงเวลาที่เขาพัก เราก็ไม่ได้แบบไปขอให้เขาทำ งาน เหมือนกันไงคะ เหมือนทุกคนน่ะควรจะมีพื้นที่ของตัวเอง แล้วก็เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันน่ะค่ะ
ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ อือ อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ อืม ครับ แล้วถ้าเกิดว่า ในช่วงที่คุณพัก อย่างเงี้ยครับ ก็คือคุณเนี่ยฝากฝังงานไว้กับหัวหน้าแล้วแหละ แล้วทีเนี้ยหัวหน้าคุณเนี่ยก็ได้รับแบบว่า อ่า งานด่วน งานฉุกเฉิน อะไรเงี้ย เกี่ยวกับลูกค้า หรือว่ามีเหตุการณ์เนี่ยที่จะต้องให้แก้งานน่ะ แล้วก็รับเมลแทนคุณแล้วแหละ ทีเนี้ยมันจะต้องแก้ด่วนน่ะ แล้วก็หัวหน้าก็โทรมาหาคุณในขณะที่พักร้อนเนี่ยแหละครับ ซึ่ง แล้วคุณอะก็รับสายแล้วก็ต้องแก้งานเดี๋ยวนั้นเนี่ย คุณคิดยังไงกับเรื่องแบบนี้ครับ? คุณจะ คือพะว้าพะวัง ไหม? หรือว่าทำยังไงครับ?
อืม อันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ค่ะ เพราะว่าเราอะตั้งขอบเขตให้แล้วว่า ถ้าเป็นเรื่องด่วน เรื่องฉุกเฉิน คุณสามารถโทรหาเราได้ แล้วเราจะรับสาย ถ้าเรารับสายแล้วมันเรื่องด่วนจริง ๆ อะ เราก็พร้อมนะที่จะทำงานส่งกลับไปให้ อันนี้ อันนี้ไม่รู้สึกค่ะ ไม่รู้สึกว่า เป็นการรบกวน หรือว่าเป็นการเหมือนโดนลิดรอนสิทธิ์อะไร แต่รู้สึกว่า อ้อ มันเป็นสิ่งจำเป็นนะ เขาถึงรบกวน ถ้ามันไม่จำเป็นจริง ๆ อะ ตามมารยาททางสังคม อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะไม่มีใครทำอยู่แล้วแหละค่ะว่า "อ้อ ไม่อ่านเมลใช่ไหม? ฉันโทรเลย ฉันโทรทุกวัน" เออ มัน มัน แบบ อันนี้ก็ออกจากเกินไปหน่อยอะนะคะ มันก็คงไม่มีใครทำแบบนั้นน่ะค่ะ
อือฮึ อืม อืม อือฮึ อือฮึ อืม ก็คือต้องดูด้วยใช่ไหมครับว่า จริง ๆ แล้วคือก็อาจจะด่วนจริง ๆ อะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าโทรทุกวัน อย่างงี้ล่ะครับ อย่างงั้นก็ คุณจะมีวิธีจัดการยังไง? แบบสมมุติหัวหน้าแบบ เฮ้ย หัวหน้าก็ไม่อยากจะไปช่วยงานแบบ หรือว่าจะไปยุ่งกับงานของคุณก็ อา เวลามีมาก็โทรตลอดเลย โทรตลอดเลย อะไรเงี้ย อา คุณทำยังไงถ้าอย่างงั้นอะ? แบบทั้งงานเล็กงานใหญ่ก็แล้วแต่ โทรตลอดอะ อา ๆ
ใช่ อืม อันเนี้ย อ ร <chuckles> อันเนี้ย ค่ะ เรา เรา เราจะ เหมือนละไว้ว่า มันน่าจะเกิดขึ้นได้น้อยมากเลย แต่ถ้าสมมุติว่า มีแบบนั้นจริง ๆ อะ เราอาจจะต้อง เราอาจจะต้องขอคำปรึกษากับหัวหน้าแล้วแหละค่ะว่า "เออ ทำ ทำไมแบบ มันเป็นแบบนี้เหรอ? หรืออะไร?" หรือ คือเราพยายามจะปรับความเข้าใจ แล้วเราอาจจะต้องพิจารณาตัวเองว่า เราอะไม่เหมาะกับองค์กรนี้ เพราะเราอะไม่ชอบวัฒนธรรมที่องค์กรเนี้ยมอบให้แก่เรา เราก็อาจจะต้องเหมือนแบบหาที่อื่นที่เราอยู่แล้วมันเหมาะกับเรา แล้วเราอะอยู่ทำงานให้แล้วเรารู้สึกสบายใจอะ น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายอะน่ะค่ะ
อือฮึ อา อืม อ อือ อืม อืม อืม ก็คือว่า ถ้าเกิดว่า มันไม่ได้จริง ๆ เนาะ หรือว่าเขาแบบว่า อ่า ก ล ล่วงเกินสิทธิของเรามากเกินไปเนาะ แบบนี้ก็อาจจะแบบทำให้เราแบบตัดสินใจที่จะเปลี่ยนองค์กร อะไรเงี้ยเนาะ โอเค วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ นะครับที่มาแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ครับ
ใช่เลยแหละค่ะ ยินดีมากเลยค่ะ วันนี้ดีใจที่ได้แบ่งปัน ขอบคุณค่ะ